لأ يعني هو أنا مش حاطط قيود على أي حاجة، هي زي ما أنا بع يعني أنا اكتشفت زي ما أنا قُلت لِك كده أنا باحل المشكلة اللي بتحصل لي، لأن أنا لقيت إن أنا مش عارف أذاكر بسبب الموبايل، فأنا أعمل كده. بالليل مثلًا آآ، إن أنا باقعد أسهر على الموبايل ما باعرفش أنام دي مثلًا مشكلة. آآ
إمم. آه، حلو أ إمم، كمان، بجد؟ يعني ي يعني لدرجة إن أنت ممكن يأثّر على نومك؟
آه. ممكن أوصل لحد الساعة 03:00 الفجر ماسك الموبايل باتفرج على فيديوهات قطط عا <laughs>
إيه ده! لا، غريبة أوي. يا نهار أبيض! لا لا لا طب وبتحس الموضوع ده بيأ بيأثّر عليك إزاي؟ يعني بيأثر على إنتاجيِّتك إزاي؟
بيخَلّيني أنام أقل، بيخَلّيني مش عا م مش عارف أ باصحى في وسط ال يعني حتى لو عرفت أنام بدري، ونجحت أصحى في نص اليوم، أصحى في نص النومة يعني والَّا بتاع وكده، فما بقاش مريح طبعًا. فبالنسبة لي، موضوع زي ده عشان يتحل بقيت
إمم. يا نهار أبيض! إمم. أكيد بيأثّر على مجهودك يعني وتركيزك أكيد، مش هو بي يعني بيشتتك مثلًا أو بيأثّر على تركيزك بقى في شُغلك وكده؟
آه. باصحى بقى أكيد، ما أنا عدد ساعات نوم أقل، فأكيد مأثّر بالسلب يعني أو بتاع، فبالنسبة لي مثلًا موضوع زي ده عش عشان بقيت حاطط الموضوع بقى صعب شوية، بس أنا بقيت أحُط الموبايل يتشحن برّه م مش يتشحن جنب السرير، عشان ما أفضلش ماسكه، يعني لمّا خلاص مثلًا تيجي كده الوقت خلاص الساعة 23:00 والَّا حاجة بقيت سايب الشاحن
آه. إمم. آه، حلو أوي. آه. آه، بتبعده عنّك بقى علشان ما ما يشتتكش، وتفضل سهران عليه يعني.
عشان أنا كل شوية آه، بافضل كل شوية حتى لو سِبته من إيدي ألِف وأروح ماسكه تاني، ألِف وأرو فأنا بقيت حاطّه بقى إيه، أسيبه يشحن برّه
آه، وبتحس بقى بالذنب بعد ما بعد ما كل ده بتعمله، يعني إن أنت تمسك الموبايل بقى لوقت متأخر وكده، بتحس بذنب والَّا والَّا عادي، بتكَبَّر دماغك؟
لأ هي الفكرة إن هو كان بيأثّر على نومي، هي مش بتاع يعني أنا الواحد بيبقى آه مب بيقضي وقت لطيف، بيبدأ ي catch up مع الحاجات اللي هو ما كانش عملها طول اليوم، بس هي الفكرة إن أنا بيأثّر على نومي، بيأثّر على نومي بشكل وحش ف
آه. إمم. آه، يعني د أثّر على إنتاجيّتك يعني. طب أنت بتحس إن ال إن ممكن السوشيال ميديا تأثّر على حالتك النفسية؟
إمم.

لأ، هو يعني أنا يعني هي لما بتيجي لهدف يعني، مثلًا يعني لو الموضوع- زي ما حصل في الشغل ده- فأنا عرفت ك أسيطر عليه جوا الشغل بالطريقة اللي أنا بطَّلت أمْسك مثلًا ال بقيت أعْمَله silent حطيت الموضوع الساعة، يعني
إمم. آه، يعني لو حسّيت إن إن في خطر ب على طول بتاخد خطوة يعني.
لما يبقى في مشكلة، لقيت إن أنا مثلًا في حاجة أنا بع بَاذاكِرها بقى لي شهور مثلًا مش عارف أبدأ فيها، بسبب إن أنا كل ما أبدأ الكورس ما ابدأش، فلأ، يعني ده المشكلة فين، المشكلة الموبايل، آه رُحت م حالِلْها بحوار الأبلكيشن اللي بي اللي بيحسسني بالذنب ده، ف <chuckles> تمام، يعني
إمم. أوه! التليفون بقى بيعطَّلك ساعتها، إمم. آه، طب وأنت وأنت بتعمل إيه ف بقى في موضوع الإشْعارات؟ يعني أنت مثلًا، آآ لو جالك بقى إشْعارات كتير وأنت في شغلك أو وأنت في في دراستك أو أنت نايم، بتلاقي إن الإشعارات دي بتْشدِّك أوي لها وبتخلّيك يعني تدخل الموبايل و و و وتتعمق جواه والّا ممكن يعني بتشوف إنها سهلة إنك تتحكم فيها؟
إمم. أيوه. لأ، هي كُتْرها طبعًا مُضر وإلا ما كانتش ضرْتني في شغلي وعشان كده بطّلت ألبس الساعة، عشان حتى ما أبقاش عارف إن في كتير والموضوع بقى زاد عن حده، لأن الحاجات اللي ليها علاقة بالشغل ما أنا موجودة على جهاز الشاشة قدامي، موجودة على الإيميل بتاعي مفتوح قدامي، لو في أي حاجة مهمة هالاقيها. فالح الموبايل ده ممكن يسْتَنى كده، كده، لو في أي حاجة بقى طارئة هالاقي الموبايل بيرن، ابتدى ينور، هابُص مين بيتصل وخلاص. لكن في ميعاد الس
حلوة أوي آه. أكيد. إمم. آه، بالضبط. آه، طب وأنت و وأنت بقى ف في وقتك الفاضي بقى يعني في وقتك الفاضي خالص بقى، أنت خلاص مثلًا خلصت شُغل وخلصت دراسة، برضه بتتجه للتليفون وتتْصفّح وكده والّا ممكن تعمل حاجة تانية وخلاص، برضه عشان ما يأثرش عليك مثلًا؟
إمم. لأ، هو أنا مش مُنْعزل عن العالم، بس ف يعني يبقى له الفترات الفاضية، آه بيسلّي طبعًا، بتاع، بس أنا برضه يعني أوقات التسلية دي مش لازم كلها تبقى موبايل، عشان الشاشة وما تِضُرِّش عِنَيَّا وكده. ساعات باقرأ كتاب، بتاع، باحاول إن أنا أقرا كتاب ببس آمم، يعني المواصلات بقيت أم آخد كتاب معايا عشان بدل ما أنا ماسك الموبايل أمسك الكتاب. يعني إمم.
آه. حلو أوي. آه، محدودة يعني. طب كويس أوي. إمم. جميل، ده بصراحة ده شيء جميل جدًا يعني إن أنت بتسلّي وقتك برضه في المواصلات بحاجات مفيدة يعني. طب على سيرة القراءة، يعني أنت شايف إنه مثلًا، آآ السوشيال ميديا بعَدِت الناس شوية عن ال ال القراءة والحاجات المفيدة والعادات المفيدة؟
إمم. آه. إمم. جدًا، جدًا، جدًا، الناس بقيت تسْتسْهل الناس بقيت تسْتسْهل البوستات اللي متْشيَّرة وطبعًا ما حدش بيشوف بقى مصدر المعلومات ده إيه، وبيقرا وخلاص ويصدق وخلاص ويتأثر وخلاص.
طب إزاي يعني من رأيك؟ إمم. آه، مغْلوطة بقى، معلومات مغْلوطة يعني. إمم.
ولو مش مغْلوطة، هو بيسْتسْهل وبياخد المُلخص ممكن برّا الموضوع وبالنسبة له أنا لسه هاقرا كتاب أنا عايز كمان فكرة البُوستات القصيرة دي عوِّدتْنا إن أنت بتاخد المعلومة في كلمتين، فخلاص، أنا ليه هاقرا كتاب 500 صفحة؟! ف
آه. آه، على السهولة بقى إن هو ما ما بقاش تقصد يعني بيأث يعني تقصد بيأثر على صبر الناس، يعني مابقاش عندها صبر.
آه، آه، خلاص، إحنا متعودين على الحاجة اللي بت بتجري بسرعة وإن أنت تscroll بسرعة وإن أنت تشوف حاجة، ورا حاجة، ورا حاجة، ورا حاجة، الكلام ده مش هيحصل في كتاب.
إمم. إمم.

قُل لي بقى، أنتَ إزاي بتنظم وقتك كده على الsocial media، يعني علشان ما تضيعِش يومك وما تأثِّرش بقى على تركيزك وكده؟
آه، <chuckles> لأ، ده مشكلة الموضوع الsocial media ده بيخلِّي الواحد عايِز يمسك الموبايل يتفرَّج ويقلِّب طبعًا، بالنسبة لي كان عامل لي مشكلة كبيرة أوي، بالذات مع لو أنا آه، بالذات في جوّا الشغل، أنا على أفتكِر حتى مرَّة اتقال لي في الشغل: "أنتَ بتمسك الموبايل كتير." بس طبعًا الكلام ده زمان يعني، الواحد كان لسه صغيِّر وبتاع وكده.
أوه! ده حقيقي؟ إيه ده! وصلت للدرجة دي؟! <chuckles>
آه آه، كان الموضوع صعب أوي وكمان لمّا باحب
طب وعملت إيه بقى؟
آآ، يعني ال أنا أ هو في الشغل لأ، بو كده، كده <chuckles> بقيت آخُد بالي عشان واضح إن في كاميرات بتراقِبني، <laughs> فبطَّلت فبطَّلت امسك الم
إمم. حلوة أوي، آه، <chuckles> أنتَ يعني أنتَ خايِف من الكاميرات بقى، فخلاص بقى، يعني اتراجعت.
لأ، الواح يعني خلاص، حاجة اتقالت لي اتقالت لي feedback مش لطيف، فخلاص، خدت بالي منُّه، طبعًا يعني، خلاص حقهم طبعًا يعني. بس هو أنا أنا باكون زهقان، بتاع كده، فطبعًا يعني إيه، بقِت عادة عندي في العموم يعني، الموضوع ما خلاص، ما بقاش
آه. بالضبط. كويس، آه. إمم، طيب وأنتَ عملت إيه بقى عشان تنظّم دنيتك دي؟
آآ، بالنسبة للشغل يعني على قد ما أقدَر بقيت اع يعني عملت كل الموبايل س باعمله silent كُلّيةً ولا حتى vibration ولا أي حاجة، عشان بس ما أبقاش كل ما تيجي لي رسالة والّا تيجي لي حاجة إن أنا أنُطّ على ال أبُص مين والّا بتاع. وكنت حتى بالبس الساعة اللي هي ال الsmart watch دي عشان بقى لو أي حاجة، و بطَّلت أرُوح بيها الشغل خالص، يعني بقيت اخلِّيها لنفسي بقى وده
آه. إمم. حلو، يعني أنتَ ما كنتش أصلًا بتعمله silent قبل كده، يعني أنتَ لمّا بدأت خطوات فعلية بدأت بالsilent. آه.
كنت باعمله على الvibration يعني. ما لأ، يعني vibr فكنت باشوفه على الأقل بيvibrate، بتاع، بيهَز على الdesk، فباعرف إن في حاجة هي هي هي بس مش داوشة. آآ، لمّا ب عملته بقى silent من غير أي حاجة، لأ أنا لمّا بامسِكه بقى باكتشف إن في حاجات وبتاع وكده، يعني ما بقِتش يضيع عشان الشغل.
إمم، إمم. آه. آه، طب أنتَ أنتَ من النوع ال أنتَ من النوع اللي أول ما بتصحى من النوم بقى بتمسك الموبايل وبتقضِّي عليه وقت كبير، والّا ممكن عادي بقى، ما تمسكوش أول ما تصحى؟